อืม คือสิ่งแรกเลย เราบอกกับคนในครอบครัวก่อนเลยว่า "อย่าไปฟังที่คนอื่นพูดให้โฟกัสที่ ที่ตัวเด็กอะ ว่าเขามายังไง?" เขาอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่น แต่ว่าแล้วยังไงอะ เรายังรักเขาไหม เราก็รักเราไม่ได้แบบว่า ถ้าเขาเปลี่ยนไปแล้ว ใช่ ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นอย่า อย่าเอาคำพูดของคนอื่นน่ะ มา มาทำให้หลานของเราไม่มีความสุข มาทำให้เด็กของเราไม่มีความสุขอะ เพราะฉะนั้นให้เราโฟกัสที่ตัวลูกเราดีกว่า ถ้าเขา ว เป็นแบบนี้แล้วเขามีความสุข ก็ปล่อยเขาไป ให้เขาได้มีความสุขในแบบของเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อันนี้ก็คือหลานแล้วเนาะ อืม อา อ๋อ แล้ว อ อันนี้ก็คือพูดในเรื่องการเปรียบเทียบลูกเนาะ อย่างงี้ เขาพูด มาพูดในเรื่องการเลี้ยงดูไหม? ทำให้ขอบเขตที่เราตั้งมันสั่นคลอน อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ ใช่ อืม คือมันก็มีอยู่เหมือนกันนะ ก็คือลูก คือลูกเราอะ คือตอนเนี้ยเขาก็เป็นวัยอนุบาลแล้ว แล้วเขาอะ เราสังเกตได้เลยว่าลูกเราไม่ค่อยชอบวิชาการเลย แบบให้มานั่งเขียนหนังสือ เขียนชื่อ เขียนนับเลข อะไรอย่างเงี้ย มัน ไม่เอา ไม่ทำ แต่มันก็จะโดนเปรียบเทียบจากบ้านอื่นที่แบบว่า "อุ๊ย! ลูกเขาอะนับเลขบวกเลขได้แล้วนะ อะไรนี้ได้แล้วนะ ต้องทำแบบนี้สิ ต้องฝึกทำการบ้านทุกวันอย่างงั้น อย่างงี้" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ก็จะโดนเปรียบเทียบกลายเป็นว่า คนที่บ้านเราพอได้ยินมา ก็อยาก อยากจะมาแบบ <tsk> ใช่ อยากจะมา อยากให้น้อง ให้หลานเป็นแบบนี้ไหม ส่งเรียนพิเศษไหม อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีการพูดเลยว่า "เฮ้ย! เราไม่ได้เลี้ยงลูกแนวนั้นนะ" เราแบบว่า เหมือนสมัยเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเก่งวิชาการ แล้วจะเป็นคนที่มีความสุขได้ หลายคนที่แบบ เออ อาชีพมันก็มีหลายอาชีพอะ มันก็สามารถไปได้หมด ก็ต้องมา มาคุยกันในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะว่า เรามีวิธีการเลี้ยงแบบไหน
อืม <chuckles> ไม่ทำ ชอบวิชาการนะ อืม ป ก็มา อ๋อ ให้หลานเป็นแบบนั้นบ้าง โอ้โฮ โอ้โฮ อา ก็คือ ก็ต้องตั้งขอบเขตเรื่องการเรียนขึ้นมาอีกเนาะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ว่าเราเน้นไปที่ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

อืม ก็อย่างที่บอกเลยว่าจริง ๆ แล้ว พอมันเป็นเรื่องของการแบบที่เราแบบกดดันเขามากเกินไป ว่ามันต้องเป็นอย่างงั้น เป็นอย่างงี้ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็มีทะเลาะกันบ้างอะค่ะในผู้ใหญ่ อะไรเงี้ย หลัง ๆ เราก็เริ่มแบบผ่อน ๆ ลงบ้าง เพราะเรารู้สึกว่า เออ ลูกเราก็คง เขาไม่สามารถจะอยู่กับคนแบบเราได้หรอก เขาก็ต้องอยู่กับลุงป้าน้าอากับผู้คนที่แบบว่า <chuckles> แตกต่างกันไป อะไรเงี้ย เราก็ต้องให้ลูกได้รู้จักปรับตัวด้วย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็แค่อาจจะบอกเขาว่าห้ามอะไร แต่ว่า อะ อย่างอื่นเราก็แบบทำเป็นมองไม่เห็นบ้าง ใช่ ก็ปล่อยวางเองบ้าง อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ขอนิดหนึ่งนะว่า เอ๊ะ ขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาที่เราบอกไว้อะ แต่ว่า อะ เหมือนเรื่องกินอย่างเงี้ย โอเค เราอยากป้อนอะไร ก็พอ พอน้องหลัง 1 ขวบอะ เราเริ่มไม่ค่อยสักเท่าไรแล้ว เพราะว่าเขาเริ่มมีภูมิคุ้มกัน มีภูมิต้านทาน อะไรอย่างงี้แล้ว ใช่ไหมคะ เราก็ โอเค อยากจะป้อนอะไรก็ป้อนได้ เขาก็จะได้ลอง แต่ว่าขอให้อยู่ในช่วงเวลานี้นะ ช่วงเวลาการกินของเขา ไม่ใช่แบบว่า เฮ้ย ตื่นมาปุ๊บ ก็คือแบบเอาของหวานให้เลย หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่ได้ ใช่ ก็ต้องมีขอบเขตว่า อะไรที่ได้ อะไรที่ไม่ได้อะค่ะ
อืม อา <chuckles> อา ก็ แล้วก็ปล่อยวางเอง อย่างงี้เหรอคะ? อ๋อ อืม อืม อา มันก็ไม่ได้เนาะ อา อ๋อ แล้วอย่างงี้ นอกจากคนในครอบครัวแล้ว เรารู้สึกว่า เขาเรียกไรอะ มันมีปัญหาอื่นที่ทำให้การตั้งขอบเขตของเรากับคนในครอบครัวมันยากขึ้นอีกไหมคะ?
อืม ก็คือเราว่าในเรื่องของการสื่อสาร อ๋อ ปัจจัยภายนอกเหรอคะ เราว่าก็มีเหมือนกันค่ะ เวลาที่สมมติว่า คนภายนอกอะเขาก็มักจะทำตัวเหมือนเป็นคนในครอบครัวเนาะ ทำไมเลี้ยงลูกแบบนี้ ทำไมไม่ทำอย่างงี้ล่ะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแบบนั้นอีก ใช่
แบบปัจจัยภายนอก อะไรเงี้ย <chuckles> อา มันยิ่งทำให้เรื่องที่เราพูดมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่
อา ใช่เลยค่ะ เหมือนเขาก็จะบอกว่า เขาก็มีหลานนะ หลานเขาเป็นอย่างงี้ เขาก็เป็นเนี่ย ดีเลย เปรียบเทียบ อะไรเงี้ย เราก็
<chuckles> อ้าว แล้วเราจัดการยังไงอะ?

เป็นแหล่งอ้างอิง ใช่ ส่งแหล่งอ้างอิงไปก่อน เพราะว่าจริง ๆ เราก็เรียนรู้มาจากแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ทั้ง อืม ใช่ คือเรามองว่าในเรื่องของการเลี้ยงเด็กอะ คือไม่มีใครในบล็อกครอบครัวที่เขาจะคิดร้ายกับลูกเราหรอก แต่แค่ว่าเขายังไม่ได้แบบรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย เท่านั้นเอง ใช่ ถ้าเขารู้แล้วอะว่า เอ๊ะ! ทำสิ่งเนี้ยมันไม่ดีนะ มัน เขาก็คงไม่อยากทำหรอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา แล้วก็ไปพูดสรุปอีกทีหนึ่ง ค่ะ อ๋อ ไม่ได้ปรับตัวเนาะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ แล้วเคยมีการปะทะกันบ้างไหมคะ เหมือนกับว่า เขาทำสิ่งนี้มา ก็ทำแบบนี้มาตลอด อะไรเงี้ย ลูกเขาก็โตมาแล้วนี่ไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม มีค่ะ มีแน่นอน ก็ตอนลูกเล็ก ๆ อะค่ะ เราอะไปศึกษามาว่า เอ่อ เด็กอะมันจะมีวิธีการป้อนข้าวด้วยนะ ก็คือเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะ ป้อนข้าวเนี่ยก็จะเป็นป้อนแบบข้าวบด อย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ผู้ใหญ่ป้อน อะไรเงี้ย ถ้าเป็นแบบว่า ใช่ ใส่ช้อนแล้วก็ป้อน แบบว่า เอ๊ย! เหมือน เหมือน เหมือนป้อนเขา อะไรเงี้ย แต่วิธีของเราอะ เราไม่ป้อน เราให้เขากินเอง ซึ่งวิธี
อ้าว ป้อนยัง ง ค่ะ อา ๆ ใส่ช้อน อย่างงี้ แล้วของเราเป็นยังไงอะ? อ้าว ก็คือใช้ช้อนไม่ได้เหรอคะ?
เต่า คือวิธีการกินเองของลูกเราอะ ก็คือเหมือนค่อย เขาใช้มือค่ะ แต่ว่าอาหารก็ไม่ได้เป็นอาหารบดด้วย เหมือนถ้าให้ ถ้าให้กินไก่อะ เราก็ให้ไก่ไปทั้งน่องเลย <chuckles> ให้เขาหยิบกินเอง ซึ่งมันก็จะขัดตา ขัดใจ กับ กับ
อ๋อ อืม อ๋อ มัน มันช่วยอะไรอะคะ?
อืม เนี่ย จริง ๆ มันช่วยได้ คือถ้าเราศึกษาดูจริง ๆ แล้วอะ เด็กอะเขา เรื่อง เอ่อ อาหารที่เขาต้องการเป็นหลักก่อน 1 ขวบอะคือนม อาหารที่เป็นแบบว่าที่เป็นพวก เอ่อ อาหารธรรมดา อย่างเงี้ย พวกไก่ พวกข้าว ไรเงี้ย จริง ๆ แล้วมันเป็นแค่แบบเหมือนเป็นอาหารเสริมในตอนนั้นเท่านั้นเองอะ ซึ่งการที่เราให้เขาได้แบบจับเอง กินเองเนี่ย มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ ฝึกพัฒนาการให้เขาได้รู้จักรสชาติ คือมันได้พัฒนาการหลายอย่างเลยอะค่ะ
ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ เอา เขาก็ต้องคิดด้วยถูกไหมว่าเขาจะกินยังไงให้เขากินได้ จับยังไงให้เขาจับได้? อ๋อ
อือฮึ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ การแบบว่า เหมือนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า เออ! เราอะไม่อยากให้แบบคนอื่นมาตามใจลูกเรานะ คือแบบว่า อุ๊ย! เห็นน้องกินไม่เยอะเลย ก็จับป้อน ๆ อย่างเดียว เราบอกว่า เอ๊ย! เราอะไม่ได้ mind เรื่องกินเยอะหรือกินไม่เยอะ เราอยากจะให้เขาเป็นเด็กที่แบบกินเองได้ก่อน รู้สึกมีความสุขกับการกินก่อน ไม่ได้รู้สึกว่าโดนบังคับกิน ไรเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อืม อา มี อ๋อ แล้วตอนนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ย่า ตายาย ว่าไงคะ?